È molto bello dai, mhmm, spero anche di ritornarci perché è un posto bellissimo il Portogallo.
Mh. Caspita. Eh, me me lo segno nelle nelle note come come mete da fare, no, io non l'ho mai visto però se me lo dici ci faccio un pensierino.
Sì. Sì, sì. No, merita, merita. Davvero un bellissimo posto.
Muc Wow. bellissimo. <chuckles>
E e allo e guarda, mhmm, <clicks tongue> adesso mi è venuto in mente anche che a me il jazz mi rilassa, sai quella musica che mettono i coffee shop?
Mh. È vero. Sì. Sì, sì, sì, giusto. Cavolo non c'avevo pensato.
S Sì, sì, hai presente quando vai in quei posti dove f ti fanno caffè o il tè, capita che a volte mettono delle playlist un po' rilassanti. Mh-mh. Mh-mh.
Mh. Sì, è vero, è vero, sì, sì, sì. Che poi cioè, è assurdo perché cioè, nel senso n nell'ottica dell'economia, se metti canzoni rilassanti, uno non si schioda più da lì e e schiacci un pisolino. Quindi dici: "Ma è" esa "Ho bisogno di di far cassa perché" <chuckles> invece bellissimo.
Mh. Sì. <laughs> È ve <chuckles> <laughs> È vero, è vero, hai ragio <laughs> Vero, è vero.
Spettacolo. <chuckles>
È vero.
Però, sì caspita questi posti qua sono s sono talmente, uhm belli ma, no non ci sono ovunque, cioè, non so a Milano trovarne uno dici: "Boh ho trovato l'oro" è è un peccato.
Mh-mh. Sì. Vero. Sì, è vero, è vero, vero. E non so, mhmm, cioè in base al tuo stato d'anima come ti senti, tipo non so se ti senti arrabbiata, triste, pre mhmm, vai più su un certo tipo di genere musicale?
Mh. Mh-mh. Ma allora, sì, cioè allora quando sono particolarmente con diciamo la luna storta anche il mhmm, l'heavy metal, n non so se hai presente quello ecco, e lì tu dici: "Io se avessi per le mani qualcuno gli farei fare la fine della chitarra di di un un cer una certa persona." Però visto che non puoi allora sfoghi la rabbia ascoltando musica de Esatto, esatto. Però per il resto, bah, mhmm, no, ecco, quello che capita capita, non non ho una prefere
Ah-ah. Ah, sì, sì, ho presente. Sì, sì, sì. Certo. <chuckles> <laughs> Con l'heavy metal. Mh-mh. Mh-mh. Chiaro, chia Ti piace un po' di un po' di tutto, diciamo se è una canzone bella la
Sì. Esatto. Sì, sì, sì. Diciamo non mhmm, <clicks tongue> uhm, ci può essere l'artista che non mi piace, non so, per esempio Achille Lauro no personalmente non mi piace, però una sua ultima canzone mi è piaciuta quindi, "Ma sì sei te, va bene ne prendo atto, però la canzone è bella." Oka
Mh-mh. Okay, okay. Sì, sì, sì, anch'io, uguale, uguale. Anch'io pe mhmm, guarda ti faccio un esempio Justin Bieber a me non piace, però c'è una canzone effettivamente carina, orecchiabile che mi piace. Quindi vabbè pazienza, lui è quello che è, però la musica la canzone la salvo, ecco. Sì.
Sì. Mh-mh. Sì Okay. Esatto, esatto. Sì, sì, sì, le stesse. E tu hai magari un genere che ti ti piace di più rispetto a un altro che ti piace di meno?
Mh.